ใช่ค่ะ ก็คือเขาจะมีเป็นน้ำพริกลาบเนาะ ที่เขา เอ่อ ทำจากสมุนไพร อะไรของเขาอยู่แล้วอะค่ะ แล้วก็เอามาคั่วนะคะ กลิ่นมันก็จะหอม ๆ นะคะ โดยเฉพาะกลิ่นของมะแขว่นเนี่ยค่ะ มีมะแขว่น ใช่
อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม โอ้! มะแขว่น มะมะแขว่น อืม มันเป็นยังไงคะ? มะแขว่นเนี่ย
มะแขว่น มะแขว่นเหรอคะ? จริง ๆ เอ่อ แถวภาคกลางเขาน่าจะเรียกว่า พริกหอมนะคะ มัน
อ๋อ อืม
คล้าย ๆ คล้าย ๆ พริกหม่าล่าเลยอะค่ะ รสชาติมันแบบเผ็ดร้อน เวลากินเข้าไปรู้สึกซ่า ๆ ลิ้นคล้าย ๆ กันเลยค่ะ
อืม ๆ โอเค อัน อา โอเค ก็คือแบบว่า พริกตัวนี้นี่มันจะเผ็ดร้อน แล้วอย่างเงี้ย ตอนที่ทำลาบอะค่ะ เอ่อ มันเป็น ใช้เป็นเนื้อวัว หรือว่าเนื้อหมูอะคะ?
ใช่ ๆ อ๋อ เราทำได้แบบ แล้วแต่บ้านเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่า เอ่อ ชอบเป็นเนื้อ เนื้อวัวก็ได้นะคะ เนื้อหมูก็ได้ บางคนไม่ทานเนื้อเนาะ เขาก็จะกินลาบหมู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลาบเป็ดก็มีนะเดี๋ยวนี้ค่ะ ลาบเป็ด ลาบไก่แล้วแต่ค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ แล้วก็ แล้ว ถ้า เข้า เข้าใจว่า ถ้า แสดงว่าเขาก็จะใส่ เอ่อ เลือดของสัตว์ชนิดนั้น ประมาณนั้นไหมคะ? อย่างงี้ค่ะ
น่าจะเป็นอย่างงั้นเนาะ จริง ๆ อะ แอบ แอบ แอบกลัวอยู่ นะ เพราะว่า เออ มันเป็นเมนูที่แบบ เฮ้ย! เหมือนโชกเลือดยังไงไม่รู้อะ ใช่ ๆ แต่ว่า ค่ะ อุ๊ย! ชิม แต่ว่าชิมเป็นลาบคั่วค่ะ ลาบดิบ ๆ เนี่ย ไม่กล้า แต่บางคนเขาชอบนะ เขาบอกว่า มันหวานแล้วก็ เอ่อ ตัวของเครื่องเทศที่เขาใส่ไปเนี่ยค่ะ มันช่วยแบบดับกลิ่นคาวเนื้อค่อนข้างดี แต่แถวนี้จะเป็นลาบควายนะ ไม่ ไม่ค่อยมีลาบวัวเท่าไรค่ะ
อืม <laughs> ใส่เลือดอะเนาะ อืม โอเค แล้วอย่างเงี้ย ได้ชิมไหมคะ? อืม อืม อือฮึ แต่จริง อืม